Claro, exacto. Sí, sí.
Eh, así es. Eh, ene en navidades, en cumpleaños, eh, sería bueno en estas festividades.
Mm. Sí, totalmente, ¿sabes? Y y mira que, eh, entre las cosas que dijiste, bueno, sí, fíjate que en la ahorita en el en la semana de la Acción de Gracias, el día de Acción de Gracias, nos reunimos las 2 familias, ¿no? La familia de él y la familia y nosotros sí, eh, nosotros los conocemos a los señores muy queridos y toda la familia de los padres de él, que también, pues, ¿no? Tienen su su nido vacío, mm, pero ahora, lo que mira lo que lo que es curioso de los fines de semana que comentas, sí que un fin de semana nos visiten y eso, lo tratamos de hacer, no es tan frecuente, porque y mi hija misma me lo dice, que, por ejemplo, ellos el fin de semana, como es el único tiempo libre que tienen, digamos, los 2, porque los 2 trabajan tiempo completo. Ah, mi hija incluso está yendo a la universidad ahorita que está haciendo un posgrado también, entonces tiene poco tiempo. Entonces dice: "Mami, los fines de semana los usan, 1 para arreglar la casa, para hacer los mercados, para hacer la compra de la casa". Eh, ella para estudiar, porque está estudiando. Entonces le queda también como complicado y yo y yo tampoco quiero como siento que como vo que los voy a interrumpir. Sí, me da como esa cosita de que de que ellos están en su hogar los 2 y y de sí, sí, entonces me eso eso siento también, como que me da, eh, no pena, pero me da cosita interrumpirlos, ¿no? Porque porque ellos ajá, es los días que tienen libre, entonces también para que, pues, su tiempo en pareja sea, ¿no?, pro productivo. Eh, pero es buena idea no, tampoco, no todos los fines de semana, pero tal vez, como tú dices, eh, organizar un fin de semana, pudiera ser al mes con las 2 familias, ¿no? En en una casa y después en la otra casa, mm.
Qué bonito. Sí. Es así, te entiendo, sí. Así es. Exacto. Muy bonito sería eso, esa convivencia, para que ellos, como pareja, también se sientan incluidos en la nueva familia y en las 2 familias, que son la familia de la chica y la familia del chico, porque muchas veces las parejas se sienten también solos. Y ahora que ellos están comenzando una nueva familia, porque me imagino que después tendrán sus hijos y, bueno, sabrán por lo que ustedes están pasando. Entonces, eh, se, <chuckles> más adelante se pondrán en ese lugar, pero ya, entonces, ya tú tendrás superado esa etapa. Pero, eh, por ahora, en este comienzo de vida de ellos, pudieran hacer eso, para que tanto tú como la familia de él no se sientan tan solos, tan, eh, con esa nostalgia de de que los hijos no están con ellos.
Sí, oh. Sí. Claro, sí. Claro. Mm, sí. Claro. Ujú. Sí.